Hello, hello. Kamusta?
'Yan, mabuti naman at hello din, kamusta ka naman?
Ayos lang, pero 'yun nga, meron lang akong tatanong sa'yo sana, ano ba 'yong palagay mo, eh, sa sistema ng halalan sa bansa, ano 'yung opinyon mo diyan?
Mhm. Hmm, sa akin, lalo na 'yung mga nakalipas na halalan, 'no, sa tingin ko mas naging maayos kasi inabutan ko pa 'yung panahon na ano pa, eh, mano-mano 'yung pagbilang ng mga boto. Kaya, ngayon na medyo ano na automated na 'yung ginagamit nila, gumagamit na sila ng mga machine, mas sa tingin ko mas mabilis na 'yung ano pag, ah, pagbibilang at saka paglabas ng mga resulta. Pero pagdating dun sa ano mismo, 'yung sa proseso ng pagboto mismo, para sa akin parang medyo ano pa din, eh, medyo alam mo 'yun medyo matagal, ang haba ng pila, parang hindi sapat 'yung ano, hindi sapat 'yung mga voting booths, 'yung mga lugar kung saan puwedeng bumoto gano'n, gano'n 'yung nararanasan ko. Ikaw ba, ano 'yung karanasan mo 'pag bumoboto ka?
Mm. Ah, talaga ba, okey sige. Tama. Ayon. Mm, mm. Legal pa rin. Okey, okey. Ah, ah, sa akin naman ano, mas mabilis na nga ngayon kumpara sa dati, ayun agree ako diyan since 'yung inception ng paggamit ng Smartmatic ba 'yun, kung ano man 'yung naging unang technology. Pero to be honest ano, ang first nag hmm, matagal na akong ano, citizen ganiyan pero ang bo pagboto ko siguro, ang unang boto ko nung, um, kailan ba 'yon, 'yong last na presidential election kay BBM ayan, 'yon ang una kong pagboto. <laughs> Oo, oo. So sabi ko nga, kasi nga, ah, nung mga siyempre mga dating mga nauna, kung kailan ako nag-turn ng legal age para makaboto, parang wala lang akong pakialam. Sige lang, ano lang, ganiyan lang. Pero nung, ayan, oh, years na lumipas, sabi ko nga, sige, ano, praktis ko na 'yung aking, ah, right, ganiyan at, ah, tungkulin ko rin siya, eh, na kahit papaano presidential, 'yung last na lokal, 'yung me mayoral election, hindi ako <laughs> bumoto. Ah
Mm. Oo, tama, tama. Hmm, ano 'yan twenty twenty two 'no tama ba? Oo. Oh. Oo. Tama, tama, oo. Hmm, mm. Tama, tama. Ako din, hindi din ako bumoboto sa lokal, kasi alam mo 'yun, parang hindi mo naman kilala, 'yung mga tao talaga. Hindi 'tsaka minsan nga, eh, hindi ko din nararamdaman 'yung mga ginagawa nila. 'Di mo na nga kilala, hindi mo pa nararamdaman, eh, 'di ba, tapos iboboto mo, hin 'di ba mahirap, mm.
Mhm. Well, oh, me Mm, mm. So ayun, para sa'kin nga, oh, okey mas mabilis siya ngayon, pero agree ako sinabi mo na may may ibibilis pa 'yan ,eh. Um, lalo na ngayong ating lagi tayong informed sa social media na nakikita mo 'yung proseso sa ibang bansa, sa states lalo na, na within 24 hours, a little over more or less 24 hours, meron ng word meron na kaagad panalo. Kumbaga sa'tin tumatagal pa ng mga 3 days, eh, or 4 days, gano'n. Which is
Tama. Mhm. Mm, tama, tama 'yun. Oo nga, oo, puwera nalang kung malaki talaga 'yung lamang 'di ba, minsan ano na, parang okey na sa kanila 'yung oo.
nagko-concede, oo nga kaya nga. Kaya 'yung, pinanood ko 'yung kay Trump, eh, 'yung pinakahuli niya, doon ako na-excite kasi although medyo iffy ako sa Elec Electoral College, na sistema. Medyo, sabi ko, ang ganda rin kasi nakikita mo na per state ang panalo <chuckles> ganun at, ah, nakikita mo kung Electoral votes pag 270 something yata 'yun.
Mm. Mhm. Hmm, oo nga. Oo. Mm, tama, tama.
Kasi pa 'yung 'yung mga gano'n may may weights, eh, may weight ng bawat state. Sabi ko, "Wow, okey, sige, parang sa'tin naman, popularity, so may numbers talaga, which is okey lang, kasi maliit lang naman tayong bansa." Ah, ayun, hmm, ikaw ba sa tingin mo patas at transparent ang proseso ng botohan o halalan natin sa bansa?
Oo. Oo. Mm. Oo nga. Hmm, sa tingin ko itong mga nakalipas oo. Um, patas naman at na nakikita din 'yung ano, 'yung proseso talaga pinapaliwanag nila, 'di ba? Laging may press conference ang COMELEC officials, eh, 'pag palapit na 'yung, ah, eleksyon. Siguro, mga isang taon bago mag-eleksyon, 'yan, hinahanda na nila, 'di ba? Oo, sa tingin ko patas naman, pero 'di ba alam naman natin yung mga 'yung mga dating issue, alam naman natin 'yan, may mga vote buying, 'di ba? May meron pang intimidation, minsan, 'di ba? Sa kasamaang palad, may karahasan pa minsan, 'di ba? May political violence. Alam naman natin 'yung mga ganyang klase ng issue dito sa Pilipinas lalo na sa mga probinsya, 'no? Kaya para sa akin, patas naman 'yung iba, pero may mga ibang lugar talaga na ano, 'yun nga lang, may mga ganong klase ng problema. Tsaka may nabalitaan din ako na minsan parang 'yung iba nga yata tumatakbo na walang kalaban, eh. Dahil sa oo, may mga gano'ng klaseng probinsya, eh, kasi parang hindi na lang lumalaban 'yung mga political opponent kasi parang wala na silang pag-asang manalo. Parang nagde-decide na lang sila na huwag nang tumakbo kasi sayang lang 'yung pera at tsaka 'yung oras sa kampanya, 'di ba? Parang gano'n.
Mm, mm. Oo nga. Yes. Hmm. Ye Meron, um Ah, oo, oo. Meron, meron. Mm, 'yung mga gan'yang lugar. Sino 'yon? Hmm, talaga? Ay. Tumakbo. Kasi da dahil political dynasty na 'yung kalaban, gano'n?
Mm, may mga ganun, oo. Kaya alam mo 'yun, nakakalungkot 'pag nakakarinig ako ng gano'ng ano, ganong balita. Pero 'yun, sa sa tingin ko naman 'yung proseso mismo, maayos pero 'yung ano, 'yun nga may mga underlying problems kumbaga dito sa sistema natin sa Pilipinas. Ikaw ba, sa tingin mo, okey okey naman?
Ay. Well mm. Nag-concede na lang. Mm. Kahit ano. <chuckles> Tor patas? Siguro depende sa lugar. I think nabanggit mo nga naman 'yan, um, kung gaano kapatas, hindi ko lang masabi 'no. Um, hopefully nga, um, talagang mas nai-enforce na 'yung dapat na na i-enforce pag mga gan'yang halalan. Kasi nga 'yan, merong mga vote buying, meron 'yang takutan, yun na karahasan na rin. Napoproteksiyonan din din yung mga bawat kandidato kahit papa'no para naman ayan, walang natatakot kasi siyempre gusto tumakbo. Iba diyan hindi na tatakbo kasi nga na-threaten na, oh.
Mm. Hmm. Oo. Mm. Tama. Mm.
So, yung political dynasty, isa pa 'yan na sana nga lang talaga mag kung hindi man siya mawawala, medyo i-ano siya, i baguhin. Kunyari, oh, dalawang puwede lang ma magkasunod, kunyari. Hindi puwedeng magkasunod, after na nasundan. Kung yun sa susunod, hindi na puwede, yung mga gano'n.
Mm. Oo, kami di naman masyadong mahaba. Oo, tama, tama.
Oo, tsaka ma-give chance give chance to others na rin na ma-reflect din, parang sa national natin, sa presidente, 'di ba? Puwede kang 6 years na siya, dati kasi 4 years puwede kang mare-elect, eh. So, ginawang 6 years para at least hindi na din na no need na yung re-election. So, ganun din sana sa mga local. So, siguro gawing 6 years. Alam ko 4 years pa rin, 'di ba, 'pag mga lokal ganito 'no? Gawin na rin 6 years para sa susunod, completely clean na ano, like walang tatakbo na kadugo mo, ganyan. Siguro 'pag mm.
Mm, may li Mm. Tama, tama. Mm. Oo, 4 years pa din. 'Yun nga, eh, 'no? Gano'n 'yung ginagawa nila parang, ah, 'pag patapos na yung isa, at pa papatakbuhin 'yung katap kapatid o 'yung iba pang kamag-anak, 'di ba? Ganun 'yung ginagawa, eh, para pap parang papalitan lang. Oo, eh, dahil patap parehas ng apelyido, 'yun, mas natatandaan tuloy ng mga tao kaya ganun, ganun 'yung ginagawa. Sana nga mapigilan 'yun, 'no?
Or mag Yes. Or asawa o Kaya na nga. Naging Ganun nga, ayun nga. Or mag, ah, mag mag mag mag parang mag-aasawa 'yung dalawang magkalaban dati, 'yung ganun. Oo, parang nagiging royal family kunyari na kanya ka sa sina inaano yung yaman, hina-hog na <chuckles> But anyway, ayun. So, ikaw ba ano ba 'yung mga problema o isyung madalas mong marinig tungkol sa halalan sa bansa natin? Mm.
Oo, ayan pa. Mm. Mm. Grabe. Hmm. Alam mo, sa nakikita ko isang issue, dapat hindi na nila ginagamit 'yung mga eskwelahan para voting centers. Kasi ano naman, eh, hindi naman dapat gano'n, 'tsaka 'di ba ginagamit din 'yung mga paaralan para sa alam mo 'yon, gi ginagawang evacuation center 'pag may dapat hindi na gano'n. Dapat 'yung paaralan, paaralan lang talaga. Dapat gumawa talaga sila ng lugar na ano, para do'n sa purpose ng pagboto o kaya evacuation center. Kasi 'di ba, 'di naaapektuhan 'yung ano, 'yung mga istraktura na kagaya ng mga paaralan, dapat hindi gano'n, eh. Isa isa 'yon sa mga nakikita kong problema. At saka siguro, 'yon nga padamihin pa nila 'yung mga voting centers, ganiyan. Para ano naman, para mas hindi naman gano'n kahaba 'yung pila, hindi gano'n kasikip, 'di ba? 'Yon nga lang hindi mo din masisi 'yung iba kasi baka limitado lang 'yung pondo o kaya wala talagang lugar, kasi hindi man gano'n kalaki 'yung espasyo dito sa Pilipinas, 'di ba. Wala tayong masyadong, ah, lupa. Baka ano, baka kulang na talaga sa espasyo minsan. Ah, mabuti nga, 'di ba may mga mall na ngayon na ano, pumapayag silang puwede nang bumoto do'n. At least 'di ba tumutulong na 'yung private sector, oo, 'di ba kahit papaano, mm. Eh, may nakita ka pa bang issue o problema?
Ay. Hmm, interesting. Bakit? Oo nga 'no. Kung may Oo nga 'no. Hindi dapat school, eh. Totoo naman. Um Mm. Kaya nga. Oo. Mm, mm. Kulang sa espasyo 'no. Pero naisip mm. Ayun, oo. Tama. Tama. Tama ka, abi Hmm, para sa akin ayu I mean anyway ba maganda yung sinabi mo 'no, kasi 'di ko siya naisip na ganiyang issue, pero tama yun na dapat hindi schools, lalo na sa mga siguro yung botohan puwede na rin, eh, kasi seasonal siya, eh, oo at, ah, summer, eh, at wala namang school kunyari, so okey lang. Pero 'pag evacuation center 'no, maiba ako, dapat hindi, eh. Kasi 'andiyan yung health concerns, na titira diyan yung mga tao na sabihin nating, iba-iba, kumbaga siyempre pagboboto ka alam mo naman representative lang, ito buong pamilya 'di ba na daming may mga health concerns yung iba diyan so, na ri napuput at risk yung mga facilities na ganiyan na pambata, mga estudyante, so dapat hindi. Pa pero para sa akin ano ba, hmm, siyempre ayan yung vote buying na hindi natin alam kung paano ba talaga siya ma <clicks tongue> matitigil 'no, so pero nung nan yan, ang gusto ko lang sana diyan, um
Hmm. Mm. Hmm, puwede namang paghandaan di ba? Mm. Tama. Tama. Mm. Mm, 'di ba, tama. Yun nga, eh, ang hirap eh.
yung pano ba? Bukod dun sa political dynasty, yung maging mas manindigan yung Comelec pagdating sa mga tatakbo. Um, problema siya kumbaga hindi siya sa hal mismong botohan pero yung mismong hal in general halalan na 'pag may issue yung lokal na or national na tumatakbo 'wag hindi dapat siya puwedeng tumakbo. <chuckles> Kailangan maklaro muna yung kanyang pangalan. Ah
Mhm. Hmm. Mm. Mm. Tama, tama yun. Eh, ngayon di ba may issue ng ano vote buying dati nahuli nahuli na nga may picture na, tapos hindi pa naparusahan minsan 'di ba, may mga ganong klase ng kaso, eh, nakakalungkot.
kasi Hmm. Sa ganiyang area kung may korapsyon pa rin kaya tuloy itong <chuckles> napapanahon na 'di ba may usapin sa corruption sa mga flood control di ba?
Mm. Tama, tama.
Ang sa Se sa Senate pinaghihiringan siya, tapos yung isa dung Senator siyempre, siya yung nagtatanong, okey mga tanong niya 'no, pero hindi ko mahiwalay yung issue rin niya, kasi yung Senator na 'to may issue siya, eh, na sarili niya
Mhm. Hmm, oo, tama, tama.
parang hindi rin ako mapabilib, eh, kasi ikaw mismo may issue ka yun ang gusto kong yun ang issue yun ang sinasabi ko diyan, na dapat may level of credibility ang mga nasa nakaupo. Kasi kung hindi, ayun siguro na lang 'pag nga mga Pinoy madaling makalimot, eh, di pero yung mga taong tulad ko na alam, so parang hindi ka rin halimbawa ikaw nga may kaso ka 'di ba so, parang ga nawawalan ako ng, parang basic, hindi naman basic respect, parang hindi hindi ako mapa mapabilib kasi mismong mga nakaupo ay may mga issue, ganon. So sana yun malutas yun.
'Yun nga di ba? Mm. Tama, tama. Tama yun. Mm. Yun nga, eh. Oo. Tama nga. Yun nga 'di ba yung mga ganiyan, may mga puwede namang ma mechanism para hindi na sila makatakbo 'di ba may mga personal ah, permanent disqualification 'di ba, 'pag may kaso ka, yung hindi ka na puwedeng tumakbo. Pero hindi naman yata nila pina pinapatupad yung ganiyan di ba? Yung mga nakulong nga na nakakatakbo pa, nanalo pa 'di ba kaya paano ba naman yung ganon, alam mo na ngang nakulong dahil dun, eh, tapos di ba?
Alam ko, di ba hmm. Hindi, hindi. Kaya nga. Yung mga iyon yon. <scoffs> Hmm, so yun may mga maano mo talaga na meron talagang embeded na, rooted na korapsyon, ha, kasi hindi siya dahil hindi sa korupsyon dahil may perang involved kundi merong pangalan involved na ayaw in inconvenient kasi yun na kapag ginawa mo 'to, 'pag tinanggal mo yung dynasty, 'pag bawal mo may kaso, ang daming hindi makakatakbo. So ang daming hindi ang daming hindi mag be benefit sa mga
Mm. Tama, tama. Mm.
nakaupo ngayon, na mga may kakilala, na may mga kamag-anak so ganun, yung mismong sila. So hindi napapatupad, oo.
Yun nga, eh. Mm. Ang hirap ang hirap talaga, oo. Ganun talaga, eh, wala ta meron pa kaya tayong puwedeng gawin sa ganiyan, kasi ang hirap din, eh, 'no? Pero bu sa kabutihan nga 'no medyo yung iba na ngayon yung ibang, ah, botante, medyo mas nagiging mapanuri na din kahit papaano no. Hindi pa na hindi pa karamihan no medyo maliit pa siya, may minority pa lang, at least medyo ano na medyo matalino na sa pagboto hindi na kasing hindi na kagaya ng dati, mm.
Mm. <chuckles> Mhm. Dapat, dapat. Mm, sabi nga, yung mga Gen Z medyo ano na ngayon, ah, namumulat na. So nagkakaroon na ng going back to common sense. Oo, which is dapat kasi kung hindi, ayun. Pero sa tingin mo ba ano pang i may ma-iimprove na yan, sabi nga mabilis mabilis lang sa tingin mo ba mas mapapa ano pa yung mga technology na puwede kaya?
Mm. Tama 'no. Tama, tama. Hmm. Ah, tingin ko kung ano lang nila, gawin na lang nilang mas secure yung mga ano, yung ginagamit na machines, mga ganun. Tsaka kung puwede nilang you know, mas transparent yung process. Paliwanag lang nila.
Mm. Sa tingin mo, magiging fully online kaya pwede in the future?
Hmm, sa tingin ko hindi puwede kasi medyo mahirap ang ano, eh, cybersecurity pagdating sa ganyan, oo. Kailangan talaga ano, kailangan mahigpit talaga, eh. Kahit yung ibang bansa yata hindi gumagamit masyado, eh, ng mga ano, oo. Meron lang silang, ah, through mail, di ba, mail in, oo.
<laughs> Oo. Bag. Ayan, oo. Ayan. Oo. Mm. Through mail, oo, 'yan. Sa States may through mail sila at tsaka yung early voting.
Pero yung online madali yatang ano, madali yatang mapasok ng mga hacker yung ganun, eh.
Oo, non-negotiable 'to. Dapat 'to traditional pa rin kahit papa'no.
Oo. Hindi puwedeng ano. Puwedeng manipula yung ano, yung resulta kaya 'pag gano'n. Siguro ano na lang paigtingin nalang nila yung ano, yung proseso. Pagandahin nila, streamline nila kumbaga para mas maging madali tsaka para ma-convince din yung iba na bumoto kasi madaming hindi bumoboto dahil nakakatamad, eh, di ba? Sayang din yung oras minsan. Alam mo yun? Ay naku. Ah, sige, sige salamat sa ano, kuwentuhan natin ah.
Totoo 'yon. Streamline. Parang inconvenient, mm. <laughs> Kaya nga, ganun talaga. Ayan. Mm, no problem. Na-enjoy ko naman din 'tong usapan na 'to. Sa susunod na lang ulit.
Mm. Tama. Sige, paalam!
M?